जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए मैं यही मानता हूँ कि ये ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, लेकिन देखिए अ, कुछ लोग जो कि देखिए, एफिशिएंट थोड़ा-सा अ, ज्यादा मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं ना थोड़ा-सा ज्यादा काम में तो देखिए वो लोग जो अ, चलन है ना देखिए अ, <clears throat> वो बहुत ज्यादा मतलब इसका चलन जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा अ, मतलब बढ़ रहा है और
जी, जी, जी। बढ़ाना होगा, सही बात है।
इसके साथ-साथ देखिए मैं ये मानता हूँ कि देखिए अगर हम अ, मतलब जैसे अ जैसे ये एआई है। एआई का असर देखिए, अगर हमें मतलब ऐसा करना है कि ये मत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आए लेकिन नौकरियाँ भी ना खाए ना, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए हम ना खुद की जो है ना खुद से देखिए रोज़गार बनाया है अलग-अलग प्रकार से उसमें देखिए, कुछ हम एआई की मदद ले सकते हैं और इसके अलावा देखिए हम जैसे ये स्टार्टअप करेंगे या फिर कोई कार्य करेंगे ना, तो देखिए इससे हम जो है थोड़ा-सा रोजगार जनरेट करेंगे और हमें मतलब ए हम थोड़ा-सा मतलब इस बारे में सोच सकते है की हम थोड़ा इंसानों के बारे में भी सोचे और उनको भी देखिए थोड़ा-सा नौकरी पर रखे हम ये ना सोचे की अगर इसकी नीड नहीं है तो उसको निकाल दिया जाए काम से। तो इस प्रकार से, क्योंकि आजकल तो देखिए कितने ज्यादा ले-ऑफ्स हो रहे हैं देखिए टीसीएस ने भी सुनने में आया था, हाल ही में की एआई के चलते जो है ना, अ, हज़ारों एम्प्लॉई जो है फायर कर दिए। लेकिन फिर उसे समझ में आया कि देखिए एआई जो है अभी उतना आगे नहीं पहुँचा है और अभी देखिए हमें ना इंसानों से काम नहीं लेना होगा तो फिर जो है वो दोबारा से देखिए मास हायरिंग कर रहा है तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ के अ, ये ना अभी देखिए इससे हमें समझ आता है कि ये रोबोट और एआई को भी इवॉल्व होने में ना थोड़ा-सा समय लग जाएगा और इतना जल्दी ये भी इसको कह देना की ये अभी से ही नौकरी खा जाएगा ये सही नहीं है और हमारे लिए बुरा प्र प्रभाव प्रभाव लेकर आएगा, देखिए ये भी सही नहीं है। अभी मैं मानता हूँ कि कम से कम 10 साल तक तो देखिए ये जो है ना अ, इसको भी लग जाएँगे 10 साल और पूरा अच्छे से बनने में और डाटा वग़ैरह देने में जी।
जी, जी, जी। ओह! ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। हो सकते हैं बिल्कुल। हाँ, ये तो है। सही है। इतना आगे नहीं पहुँचा, बिल्कुल। जी, जी। लग जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से ना आपने समझाया कि ना कैसे कि जो नौकरियाँ हैं वो जो मतलब एआई और रोबोट से कहीं न कहीं अफैक्ट भी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी तरह आपने बताया कि इसको इससे बचने के लिए लोग क्या भी कर भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो आशा करता हूँ, आपसे फिर से बात होएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ।